Anladım. Evet, peki ne kadar daha böyle sürecek?
Eee, şu anda bir belirsizlik var, yani bir, eee, belli bir sa ııı, zaman dilimi yok. Yani, hani, yanımıza gelmek için, eee, bir, eee, uğraş veriyor ama o ne zaman olur, ııı, hemen olur mu? Eee, böyle bir şey yok. Yani gündemde böyle bir şey yok. Iıı, eşim gelebilmek için, hani, eee, fırsatları değerlendirme ya da bir fırsat yaratmaya çalışıyor.
Hıı. Iıı. Anladım. Anladım. Eee, üniversite akademik kariyer falan mı yapıyor eşin, hani o şekilde bir geçiş süresi? Hı hı.
Yo, hayır. Eee, işiyle alakalı bir şey. Eee, biz, eee, yani ben onun bulunduğu şehre gitmek istemedim. Çünkü, eee, bizim bulunduğumuz şehirde, eee, oğlumun eğitimi açısından daha, eee, olanakları yüksek, daha, hani, onun açısından avantajlı bir, eee, şehirdeyiz. Eee, o yüzden eşimin yanına gitmedim.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım, evet. Imm, gerçekten zor bir durum. Imm, oğlunla alakalı konuda, hani geldiği zaman, eee, "Tatil i havası oluyor." vs. dedin, ya. Emm, yani eşinle artık çok uzun süredir berabersiniz. Hani, bunu ona söyledin mi daha önce, hani, hadi geldiğinde, "Çocuğun bak böyle böyle sorumlulukları var. Evet, hani biz de özledik seni ama, eee, hani sanki, hani normale devam e he," bunu s bu açık iletişimi yapabildin mi? Yoksa, hani henüz Yapamadın.
Evet. Evet. Ya, aslında yaptım. Ondan sonra, eee, söyledim bunu, onunla paylaştım ama şöyle bir şey de var. Hani, eee, ben aslında anlara çok önem veren bir insanım. Yani evet, elbette ki, eee, işte, ders disiplini ya da işte günlük rutinleriyle ilgili disiplin; eee, işte, uyuma saati falan benim için çok önemli gerçekten. Eee, eşim de biraz daha esnek bu konularda. Hani şeydir ya, ımm, terstir ya, eşler bu konularda. Ondan sonra, eee, ama sonra zaman Evet, ben ilk zamanlar çok daha katı davranıyordum bu konuda eğer, hani, atıyorum uyku saatini kaçırdıysa sorun çıkartıyordum falan. Sonra baktım ki aslında hayat da anlardan, eee, ibaret. Dolayısıyla evet, onun o paylaştığı şey, evet, bey uykusuz kalıyor belki ama ı bu arada uykusuz kaldığı hani maksimum 1 saat geç yatmış oluyor. Hani, saatler ııı, ce geç yatmış olmuyor ama orada, hani belki uykudan, eee
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. E Evet.
fedakârlık yaparken diğer taraftan da ruhunu doyuruyor. Yani, hani, öyle bir şey de var. O yüzden anları da, eee, yaşamaya önem veriyorum ama tabii ki, hani, benim kurduğum o disiplin, eee, bir şekilde, eee, bu süreçte bozulmuş oluyor.
Evet.